Ja, also, ich habe gerade das Problem, was ich jetzt so in den letzten Wochen, Tagen gemerkt habe, ja, dass ich, ähm na ja, Grenzen zum einen irgendwie nicht selten nicht nicht vernünftig setzen kann anderen Leuten gegenüber, aber auch vielleicht auch mir gegenüber. Ähm, weil ich einfach viel zu tun habe momentan. Ich bin sehr gestresst und, äh ja, so irgendwie keine richtige Selbstfürsorge dann habe. Also, ich lasse mich dann so 'n bisschen ja, ich lasse mich nicht gehen, aber ich ich stecke dann gerne ein und, ähm, ja, das ist jetzt sozusagen mein Problem gerade und ich werde dir auch gleich nochmal 'n bisschen über den Hintergrund noch 'n bisschen mehr erklären. Und vielleicht hast du ja dann irgendwie 'n paar Tipps für mich, die du dann mir mitgeben könntest aufm Weg.
Mhm. Ja, hoffe ich auf jeden Fall <chuckles> dass ich dir da vielleicht irgendwie helfen kann. Ähm, ja, durch welche also, ist das bedingt durch, äh, bestimmte Personen aus deinem Umfeld oder wo würdest du sagen, kommt das kommt das her?
Ja, würde ich schon sagen. Also, momentan ist es so, dass ich, äh, ja zum Teil auch noch für meine Oma, äh, viel da bin, sie sozusagen pflege. Und, ähm na ja, dann fast tagtäglich also, ich sage mal, jeden 2. Tag bin ich dann irgendwie dort und, äh, koche mit ihr oder na ja, kümmere mich um die um die normalsten Dinge, ne, wie sauber machen, Abwasch, alles was dazugehört. Äh, Müll wegschmeißen, einkaufen gehen, zusammen einkaufen gehen, zusammen frühstücken gehen. Also, das sind so die eigentlich sehr einfache Dinge. Aber klar, das frisst halt auch alles enorm viel Zeit, so, ne? Gerade wenn man jetzt halt noch, äh, irgendwie Vollzeit arbeitet. Ähm, ja, dann habe ich auch noch Hobbys, die würde ich gerne auch nochmal ausführen. <chuckles> Und, äh, das kommt alles momentan zu kurz, also, meine Hobbys, den den die gehe ich nicht denen gehe ich nicht mehr richtig nach. Ähm
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Na klar, mhm.
ich renoviere auch noch zu Hause und, äh, ja, komme da nicht so so richtig, äh, in die Pötte dann mich um mich selbst zu kümmern einfach, ne? Weil ich dann auch immer wieder sage: „Ja ey, ich bin für dich da, wenn irgendwie was ist.“ Und dann kriegt man immer 'n Anruf und klar, es gibt halt jetzt auch gerade keinen anderen, der das übernehmen könnte. Ich mache das ja auch gerne, aber ja, es ist dann halt so, dass man sich dann nicht mehr so richtig um sich selbst sorgt.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, klar. Ist dann so was, was man zwar natürlich gerne macht, aber irgendwo natürlich auch so 'ne so 'ne Art Verpflichtung ist, sage ich mal. Also, äh, natürlich macht man es halt, weil wenn es sonst kein anderer machen soll, es ist halt Familie, ne? Also, das kann ich voll verstehen. Aber ja, also das kann ich auch gut nachvollziehen, dass man dann vielleicht irgendwie dass man selbst dabei 'n bisschen zu kurz kommt, gerade wenn man halt ansonsten auch noch viel um die Ohren hat. Also, du hast gesagt, du arbeitest auch Vollzeit, oder?
Mhm. Ja, genau.
Mhm. Ja, und dann, äh dann ist das mal schnell passiert, dass man irgendwie 'n Tag ja, war man auf der Arbeit und dann warst du bei deiner Oma und irgendwie ist dann der Tag schon rum. Ähm, ist das denn also, würdest du sagen, dass im Moment so f eigentlich jeden Tag, dass du, äh, da bei deiner Oma praktisch irgend 'ne ja, ich will es nicht Verpflichtung nennen, aber du weißt, was ich meine?
Ja, ja. <chuckles> Ja. Ne, nenn es nenn es gerne so. <laughs> Ähm, ne, also, ich würde sagen, ähm, so 3 bis 4 Mal in der Woche. Also, jeden 2. Tag so, ne? Also ich ähm, zum Beispiel Kochen ist so 'n Ding, man muss jetzt nicht jeden Tag kochen. Klar, ich könnte das auch von zu Hause machen, um mir 'n bisschen Zeit zu sparen und sozusagen dann auch wenn ich sowieso für mich selbst koche
Okay. <chuckles> Okay. Mhm. Mhm.
aber, ähm, ich mache das dann gerne so, dass, äh, man dann so 'ne Aktivität einfach daraus macht, ne? Dass man wieder 'n bisschen, äh keine Ahnung, 'n bisschen quatscht zusammen, bisschen lacht, äh, dann vor allem auch so 'n bisschen Bewegung ist, dass man da auch dass sie halt auch nicht so einrostet.
Ja, klar. Ja.
Ähm, ja, genau. Also, jeden 2. Tag so ungefähr und dann, ja, wie du a auch schon gesagt hast: dann gehst du arbeiten, dann kommst du nach 8 Stunden nach Hause, dann, äh, regelst du vielleicht noch mal 1, 2 Sachen zu Hause und musst dann schon weiter. Also, jetzt ne, nicht jeden Tag, aber jeden 2., 3.. Ähm, na ja, dann bist du dort nochmal 1, 2 Stunden. Ja, und dann ist der Tag eigentlich schon um. Und dann kann man sich natürlich nochmal ins Fitnessstudio schleppen, um weiß ich nicht, um 20:00, um 21:00. Dann bist du da nochmal bis 22, 23:00 und dann kommst du nach Hause und dann hast du immer noch nur also, hast du hast du nur einmal gegessen. Irgendwie währenddessen hast du immer noch zu wenig, theoretisch. Ja, und dann ist der Tag auch schon um und, äh, in ja. Dann habe ich am nächsten Tag wieder so 'n bisschen mehr Zeit für mich, sage ich mal, ne? Wo ich das dann immer so probiere zu kompensieren
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Ja.
durch diesen 1 Tag, wo dann immer frei ist. Aber dann kommen halt natürlich auch immer noch mal andere Dinge dazu, ne, die ja jeder kennt so im Leben, irgendwie keine Ahnung. Man muss halt irgendwelche Sachen erledigen, Papierkram, oder ja.
Ja, klar. Mhm. Na ja, was man dann was du dann praktisch, äh, den Tag davor halt f aus Zeitgründen eben nicht machen konntest, ne? Ähm, ja.
Ja. So staut sich dann halt auch immer irgendwie was an, ne? So habe ich nie wirklich Ruhe, so staut sich eigentlich die ganze Zeit irgendwas an. Man ist die ganze Zeit so gestresst.
Mhm.
Man kümmer ja, also, man kümmert sich nicht um sich selbst und ja.
Mhm, ja, also, ist natürlich erstmal grundsätzlich sehr lobenswert, dass du dich da so kümmerst um deine Oma. Also, ähm, ich finde auch grade dieses Zeit miteinander verbringen und so 'ne Aktivität machen und, äh, auch, dass da 'n bisschen Bewegung mit dabei ist, ist wirklich eigentlich richtig super so, dass, äh dass man, also, für für die älteren Menschen dann, die auch bisschen, ja, also, pflegebedürftig oder einfach nicht mehr so fit sind, äh, für die ist ja Zeit sowieso das allergrößte Geschenk, ne? Ähm, also, das, äh da bin ich sicher, dass sie das auf jeden Fall sehr zu schätzen weiß, und, äh, für die Gesundheit dann auch die Bewegung und, äh, ja, sicherlich auch fürs für die Seele dann gut, wenn du dann so oft da bist, da freut sie sich ja bestimmt auch immer, ähm, was es natürlich für dich umso schwerer macht, da irgendwie, ähm ja, da mal z zu sagen: „Ich muss jetzt mal mich um mich kümmern.“ Oder so. Also, kann ich auch, äh, nachvollziehen, dass man das dann vielleicht, äh, hinten anstellt. Ähm, aber also, hast schon gesagt, du hast so jeden 2. Tag dann. Ähm, genau, das wäre jetzt eigentlich auch, f das hast du jetzt eigentlich schon gesagt, wäre jetzt sonst mein Vorschlag gewesen, dass man das vielleicht irgendwie versucht zu kompensieren an den an den Ta an den Tagen, wo man, äh wo du dann mehr Zeit hast, aber ja also, ja?
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. Ich ich bin halt auch am Überlegen, ob ich, äh, vielleicht eigentlich, ich weiß nicht, das einführen sollte, dass ich das, ja, irgendwie weniger mache, dass ich mit ihr darüber spreche, ob man das vielleicht irgendwie weniger machen kann, oder ob man dann vielleicht irgendwie, ja, so 'ne Pflegehilfe sich holt oder so, da habe ich mich jetzt auch schon mal 'n bisschen informiert. Das war jetzt auch so Thema, so in den letzten Wochen, dass ich mir das mal angeschaut habe mit der Familie auch, zum Bei also, die Familie, die halt keine Zeit hat, <chuckles> jeden mal mal vorbeizuschauen. Oder wenn dann nur selten. Ähm, ja, und dann, äh ja, gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, was man noch so machen kann, ne? Jetzt nicht Al Altersheim, weil da, äh, wollen wir sie jetzt nicht reinstecken. Damit würde sie auf jeden Fall gar nicht klarkommen. Aber dann halt irgendwie keine Ahnung, irgend 'ne Putzkraft vielleicht mal einstellen für für 1 Tag oder 2 Tage in der Woche. Und dann vielleicht nochmal irgendwie, äh, 'ne Hilfe zum Einkaufen oder sowas, dass ich mich da zum Beispiel nicht nicht mehr drum kümmern muss.
Mhm. Mhm, genau. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist das wäre auf jeden Fall 'ne gute Idee. Ähm, das wäre wirklich auch das nich nicht so, dass du sie dann, äh, voll abschiebst, sag ich mal, sondern, äh, dass dir das wirklich einfach nur vielleicht 1 1/2,, äh, Tage mehr für dich dann in der Woche gibt, äh, wo du dann dich vertreten lässt, sozusagen, ähm. Das wäre sicherlich, äh auf jeden Fall schon 'ne Erleichterung, da, äh da würde ich auf jeden Fall mal dran bleiben an deiner Stelle, dass du das vielleicht, äh oder vielleicht, äh, generell, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal dann mit ihr konkret im Gespräch war, ähm, wie sie dazu steht, ob sie sich das vorstellen könnte, dass man da vielleicht, äh, auf jeden Fall mal die, äh, Kommunikation, das Gespräch sucht. Ähm, weil ich meine, sie will ja natürlich auch, dass, äh also, sie will ja auch nicht, dass du da so voll aufm Zahnfleisch gehst. Ähm, das kann sie ja sicherlich auch verstehen. Ich meine, man hat da kann ich auch voll nachvollziehen, dass man da vielleicht 'n bisschen Hemmungen hat, das, äh, zu kommunizieren. Ähm, aber gut. Ich meine, wenn du's jetzt schon wirklich so krass merkst, dass du einfach gar nicht mehr, ja, Zeit für dich hast, äh, dass du deinen Hobbys nicht nachgehen kannst, dass die f freien Tage in Anführungszeichen auch, äh, ja, f draufgehen für Erledigungen, die halt an den anderen Tagen nicht möglich waren. Also, da muss ja schon sich irgendwas ändern. Ähm, und das wäre vielleicht echt 'ne Idee, dass du da mal das Gespräch suchst. Was denkst du, wie deine Oma da reagieren würde, oder war das schon mal 'n Thema?
Das wäre ja auch schon mal gut. Ja. Ja. Ja, denke ich auch. Mhm. Genau, das ist jetzt gerade so 'n bisschen, äh, das Ding, das wurde jetzt noch nicht angesprochen.
Mhm.
Äh, ich weiß aber nicht so richtig, sie ist auch sehr äh, schwieriger ja, ein sehr schwieriger Charakter, würde ich sagen.
<chuckles> Okay.
Ähm, deswegen ja, weiß ich gar nicht so richtig, wie ich da rangehen soll. Normalerweise klar einfach direkt ansprechen, äh, man ist ja erwachsen. So und ähm
Mhm. Ja.
ja, sollte normalerweise möglich sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, ihr würde das nicht so gefallen, ne, so. Klar ist das auch schon gut gesagt, dass sie jetzt das wahrscheinlich auch nicht will, dass ich jetzt so da irgendwie dadurch so extrem gestresst bin und auch nicht mehr so richtig, äh, klarkomme und dann mein Leben dadurch dann auch beeinflusst wird. Auf jeden Fall. Aber ja, muss ich mir nochmal Gedanken zu machen, wie man das dann vernünftig anspricht, weil wir sind dann ja auch nochmal ein bisschen emotionaler, was diese Sache angeht.
Mhm. Mhm Ja.
Und im Endeffekt, äh, ist es ja trotzdem irgendwie 'ne Hilfe, dass alle selbst wenn diese Person vielleicht anfangs fremd sind, ihr gegenüber irgendwie nach paar Wochen wird sich das ja dann auch irgendwie, ja normalisiert haben, ne? Also
Mhm. Ja, ja. Ja, das das die sind da ja auch für für ausgebildet, beziehungsweise es es sind ja wirklich oft Menschen, die einfach äh, es auch gelernt haben mit schwierigeren Charakteren umzugehen. Es ist ja, sage ich mal, wirklich überhaupt nichts, äh, Besonderes in dem Sinne, dass äh, dass die ältere Generation sich vielleicht nicht so super gerne helfen lässt, äh, f und da eher so bisschen auf die ja, auf die Selbständigkeit pocht, beziehungsweise sagt: „Och, das das kann doch die Familie machen“, und so. Ähm, dass da man grundsätzlich erstmal auf Ablehnung stößt, das ist, glaube ich, wirklich 'n sehr, sehr allgemeines Problem, also, das haben, glaube ich viele. Ähm, aber dass man da vielleicht also, auf jeden Fall erstmal das Gespräch sucht und vielleicht auch f klein anfängt, dass sie wirklich erstmal vielleicht nur als Einkaufshilfe oder so oder nur mal einen Nachmittag oder Abend, äh, zum Kochen kommt oder so, ähm, dass man das dann aber nach und nach vielleicht 'n bisschen, w wenn man wenn sie sich ja auch an die Person gewöhnt hat, dass man das vielleicht bisschen aufstockt dann, dass du dann nach und nach bisschen mehr Entlastung kriegst vielleicht.
N ja. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt auch so der Plan. Ich denke auch, dass wir das hinbekommen sollten. Äh, ist ja auch jetzt eigentlich, ja, alles ganz normal. Sollte man hinbekommen. Aber, ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Das hat mir, äh, auf jeden Fall gut getan, hat meinen Kopf auch schon wieder so ein bisschen, ja besser strukturiert, sage ich mal. Ist auch immer gut mit jemandem drüber zu drüber zu quatschen. Und, ähm, ja, ich werde die Dinge auf jeden Fall annehmen und dann mal ausprobieren und dann, äh, ja, mal sehen. Wird auf jeden Fall besser, gehe ich auch von aus.
Mhm <chuckles> <chuckles> Das freut mich. Ja, denke ich auch. Wünsche ich auf jeden Fall, euch beiden alles Gute.
Dankeschön.